Конечно, конечно. Потому что когда ты живёшь в комф ф э, привычной среде, тебя ещё окружает очень много друзей, да, которые у тебя формировались всю жизнь, да, как бы из разных периодов твоей жизни, а, конечно, это совсем по-другому. А тут вы там приезжаете какое-то время, вы тока вдвоём, да. А, и это испытание для многих, и не все его, кстати, проходят, потому что я знаю такие пары, которые расходятся, разводятся, разъезжаются, потому что они не, ну, их отношения не выдерживают вот такого испытания. Вот, всем мало страсти.
Да, да да да да. Мгм, мгм. Так. Не выдерживает вот этой вот изоляции, замкнутости друг на друге, да, ну изоляции в некотором роде.
Ну да, да, потому что поначалу это всё равно будет так. У кого-то дольше, у кого-то меньше. И как бы, ну, для меня это не было проблемой, потому что, ну, мы очень близки, и мы много времени проводим вместе, и мы даже работали вместе, да, поэтому, а, для меня это, ну, тут наоборот комфортное моё состояние. <chuckles> Да, да, и наоборот это как бы поддержка и опора. А для кого-то это раздражение, это вот стресс, который сопряжён с переездом, с эмиграцией, естественно.
Ага, ага. Вам не привыкать, что называется, да? Но опять же замкнутость друг на друге, да, вот этот отрыв от, э, круга общения, от социума очень тяжело людьми действительно воспринимается часто.
Он, э Да. Мгм. Да, для меня вот п вот это было сильно, э, сильной проблемой, то, что мне очень не хватало друзей именно, да, близких, и вот этого физического контакта. Э, да, как бы, что можно встретиться, да, или приехать в гости.
Да-да. Не только онлайн, мгм, не только созвонов.
Да, да, конечно, мы общаемся, всё так же, конференции по Zoom это всё, конечно, приятно, но это не то же самое. И, ну, супругу немножечко досталось от меня в плане того, что я, конечно, была чуть, как это, какое-то время я была чуть более грустной, чем обычно. <chuckles>
То есть, всё-таки, вот, несмотря на то, что ваши отношения прошли это испытание, и вы заранее к этому были готовы, и вы привыкли, и вы достаточно близки, сложности были вот в этой вот социальной изоляции.
М, м. Мгм. Да, конечно, конечно. Мгм, да. Я-то очень коммуникабельный человек в принципе, но это не значит, что я хочу вот всё время заводить себе какие-то новые знакомства. Нет, это значит, что иногда мне хочется, иногда нет. Да, и, конечно, в новой среде, особенно, если она, там, 1 страна была по переезду не очень моя моя, да, не очень мне комфортно было, и я как бы замкнулась немножко, да, в вот в этом смысле. Мне не захотелось идти там, да, и новых друзей искать. Н, вот. И да.
Ну или связанные с изоляцией социальные сложности. Так. Мгм. Мгм, мгм. Ну вот слушай, ты говоришь, что, а, ты очень коммуникабельный человек и ты не не то, чтобы каждый раз готова к социальным контактам. Но здесь же ещё важно, наверное, учитывать такой момент, что в своей стране ты, когда хочешь, контактируешь с людьми, с которыми тебе приятно контактировать. В любой момент, когда ты захочешь. А когда ты оказываешься в изоляции, то собственно говоря, тут уже твоего выбора никакого и нет.
Да. Мгм. Конечно. Мгм. Вот именно. Нет, ну я как бы могла, да, я Да.
И это тоже стресс такой, да?